Up eee, kalau jadwal untuk itu biasanya pengaruh, sih, ada pengaruhnya ada pengaruhnya dari segi, e jam jam ininya, ya, kadang-kadang cuman dapat dapat 2 atau 2 j tiga jam, gitu. Kalau misalnya itu, 4 jam atau 5 jam, kalau sekarang, kan, yang musimnya ada ada musim hujanlah.
Hmm hmm. Mmm. Oh, gitu, ya. Nah, itu, kalau misalkan mandi, nih ya, kadang, kan, yang namanya anak-anak suka sambil main air, nih, gitu. Nah, cara kamu buat mencegah supaya anak enggak main air gimana, tuh? <chuckles>
Gitu. Hmm. Nah, itu. Iya, emang kadang-kadang sulit, ya, kayak cegah anak itu. Kita mau m marahin, nanti, beda, kan, nanti dianya nah, itu paling kita pakai cara orang lamalah, yang ditakut-takutin, kayak, "Yang ini, kalau misalnya airnya habis, nanti ini, loh, eee, nanti ada yang nganggu," gitu, kan.
Hmm. Gimana, tuh? Oh, ya ya. Cara klasik, ya, nakut-nakutin. Oke.
Gitu, iya. Cara klasiklah, iya. "Jangan kelamaan, nanti di kamar mandi ada apa," gitu, kan. "Jangan lama-lama main di dalam kamar mandi," gitu. Atau, "Nanti sak atau, nanti, eee, sakit atau apa, nah, nanti," kayak-kayak gitulah s yang bisa bikin kita itu negor, tapi yang enggak, yang bikin anak sampai berhenti drastis, kan, yang kayak Oh, gitu.
Mhm, hmm hmm hmm. Mhm. Iya. Berarti, ya, negor secara halus aja kali, ya.
Mhm.
Oke. Nah, berarti, kan, eee, jarak air, nih, enggak, maksudnya enggak sampai 24 jam, kan. Eee, pernah enggak, sih, ada momen di mana lupa ngisi air, atau misalkan stok air kurang, tuh, sampe misalkan mandi ke sungai atau ikut ke tetangga, gitu? <chuckles>
Mhm. Iya, itu pernah banget. Jadi, pernah, mmm, pernah PAM itu matinya 2 hari. Yang kita dan kita enggak tahu itu ada pengumumannya kalau di daerah kita, tuh, ada pemutusan jalur air, kan.
Oh, pernah banget. Oh, 2 hari. Heeh. Iya.
Ah, jadi ya sa satu hari itu masih dapat, tapi besok pagi, kok, enggak hidup-hidup airnya, kan? Jadi, ya
<chuckles> Heeh.
terpaksa beli pakai galon. Kalau untuk yang, eee, mandi t mandinya ditahan. Terus, yang, ya mandi- mandi pakai galon untuk cuci tangan, untuk makan, untuk cuci sendok, atau peralatan makan, gitu, kan, ya, pakai galonlah, sementara.
Oh. Yang penting-penting pakai galon, ya. Oke oke. Hmm, hmm. Tapi, enggak sampai ngikut ke tetangga berarti, atau ke sungai buat mandi, gitu?